Okay. Und? Ja, du so ziemlich dieselbe Situation hatte ich natürlich auch, äh, wie ich jetzt zum Beispiel, äh, im Vertrieb ich habe natürlich, äh, hä, Finanz und Dienstleistungsbranche, äh, hä, vorzuweisen. Und wir wissen ja, dass es da bekanntlich auch schwarze Schafe gibt. Und so weiter. Und, äh, wie gesagt, äh, anfängliche Zeit war ein w ein wenig, äh, ja, ah, herausfordernd, weil, äh, ich mich selber finden musste. Und da war die Überzeugung definitiv ein wichtiger Punkt.
Ja. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Ja, ja. <chuckles> Ja. Ne, das ist das ist richtig. Das m muss man natürlich 'n bisschen dazulernen, dass man, ähm, selber so das Hintergrundwissen hat, und dann kann man auch, äh, den Kunden dann überzeugen. Das ist richtig. Aber manchmal haben die, äh, unterschiedliche Vorstellungen. Also, die kommen mit falschen Vorstellungen dann schon hin
So ist es. Als
wo man dann auch beratend tätig werden m muss. Und hin und wieder muss man dann auch mal 'ne Balance finden, weil wenn der Kunde, äh, partout das falsche Produkt möchte, dann muss man ihm eben sagen, dass man da nicht so überzeugt von ist. Aber dann, ja gut, seine Entscheidung. Jeder seines Glückes Schmird Schmied.
So ist es. M äh, definitiv. Und, äh, wie gesagt, ähm, ich ich sehe auch, äh, die Sache so, dass, äh, m meine Obliegenheit definitiv daran liegt, dass ich halt aufkläre, und letzten Endes die, äh, Auswahl, hat immer noch der Kunde, oder nicht?
Mhm. Richtig. Aber wenn du grade nun in der Fachberatung bist, dann ist es ja eben so, äh, dann verkauft man ja nicht, um einfach nur Geld zu machen, sondern man will ja auch in im Produkt näher bringen. Also, ich bei mir ist das zum Beispiel so. Habe dann später auch nur im Support gearbeitet. Äh, in der Fotovoltaikbranche, da war's ähnlich. Da muss <chuckles> da musste ich den Kunden auch immer, äh, so na ja, ich musste selber auch so 'ne Balance finden, also, zwischen den Überzeugungen des Kunden und meinen eigenen Überzeugungen, weil ich nicht alles so gut fand, was die wollten. Ja.
Bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir. <chuckles> Ja, das kommt vor. <giggles> Kunden Kund Kunden können eigen sein, ja.
Ja, alles gut. Alles gut. Ja. Grade in der Finanzbranche stelle ich mir so was aber auch sehr schwierig vor.

Hallo, grüße dich.
Ich grüße dich auch! Mir geht's ganz gut und dir?
Ja, wie geht's? Äh, ja, ne, super, super bei mir grade, ja. Äh, gibt es da äh, hast du so 'n paar Überzeugungen in deinem Leben, für d die du da eingestanden bist?
Ähm, Also, hm, i ich würd definitiv sagen, dass ich ein ein ein ein durchaus ein überzeugender Mensch bin.
Okay.
Und äh, spielt für mich definitiv eine eine eine eine sehr, sehr essenzielle Rolle.
Hast du ein großes Umfeld, ja?
Ähm, auf was bezogen? Äh, ja, definitiv. Äh, ich komme vom Vertrieb eigentlich.
Äh, beruflich? Oder privat? Mhm. Ah, auch ein Vertriebler! Hervorragend, ja. Äh, ich habe das zeitweise gemacht, ja. Da muss man selbstverständlich für seine Überzeugung immer mal einstehen. Als
Ja. Äh. Oh. Oh darf ich darf ich fragen, äh, was du vertrieben hast?
Äh, ich war im Baustoffhandel, äh, im im im Tiefbau. Und da gibt es natürlich immer so Situationen, grade da, also, beruflich jetzt, ähm, die Kunden tatsächlich zu überzeugen. Und da gibt es, äh also, ich habe ja nun selber Überzeugung und die verlangen manchmal Sachen, äh, die ich so nicht anbieten kann, also, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann.
Ah, okay, alles klar.